والله أنا فكّرت، بس عارف أنت اللي هو أنا أصلًا دايمًا باعمل كده معاه، يعني أنا دايمًا عارف أنت اللي هو قُريّب منّه ودايمًا لمّا هو بيتكلّم بننزل نقعد مع بعض أنا اللي ب أنا مش أنا اللي باتكلّم بس ده هو اللي بيقعد يتكلّم وبتاع ويقعد يشتكي لي وبتاع وأنا بابقى مع ذلك باقعد أسمعه. حتّى إن أنا ساعات أصلًا يعني أنا مش هاقول لك إن أنا ي عارف أنت في ناس صحابي ساعات بيكلّموني وكده أنا بافضّل قعدته عليهم، رغم إن أنا عارف إن هو هينزل يقعد معايا ي عارف يقعد يشتكي وبتاع. بس أنا بانزل وادعمه وما عنديش مشكلة أنا أقعد أسمعه فاهم؟ بافضّل ده على إن أنا أنزل أقعد مع اصحابي وإن أنا أقعد مع ناس تانية أعرفهم وكده، فاهم قصدي؟ أنزل أقعد معاهم وإن أنا أستمتع بقى ونلعب بلايستيشن ونروح هنا ونرُوح هنا. يعني عارف أنت اللي هو ب بافضّله عن حاجات كتير ومع ذلك هو يتصرّف معايا كده! أنا عايز أقول لك أصلًا يعني أنا م حتّى أنا مش عايز أنا مش عايز إن هو إيه، أنا مش عايز الموضوع يكبر بالعكس، ولا عايز مسافة ولا عايز أنا عايز إن إحنا نصلّح ال آه.
طبعًا فاهمك، آه طب معلش. ما هو يمكن أنا كنت هاسألك دلوقتي أنت مخاوفك دي ي هتوصل لحد فين؟ يعني أنت متوقّع العلاقة بينكم توصل لحد فين؟ يعني باختصار كده تقول لي.
والله يعني مش ع أنا كنت متوقّع أنا كنت متوقّع من الأول إيه، زي ال زي ما بيحصل دايمًا، إنّنا نتخانق مع بعض شوية وشوية نتصالح وهكذا ويحصَل خلاف بيننا ونحل والكلام ده فاهم قصدي؟ إنما ما توقّعتش بصراحة إن هو يوقف للدرجة دي كده وإن الموضوع يبقى عارف مُعقّد كده بالطريقة دي إن إحنا نقعد أنا عايز أقول لك حاجة، إحنا بقى لنا تقريبًا شهرين ونُص ما بنتكلّمش. تخيل شهرين ونُص ما بنتكلّمش وما فيش تواصل بيننا ولا حاجة. كل واحد زي ما تقول إيه، كل واحد آمم حاسس كرامته ناقحة عل يعني عارف أنت اللي هو إيه، زيادة عليه شوية س آه بالضبط. نقع اللي هو حبّتين، يعني زيادة عليه حبّتين اللي هو يعني مش عايز يكلّم ده ولا عايز يكلّم ده. رغم الموضوع يعني أنت لو فكّرت فيه أصلًا اللي هو عايز أقول له كده اللي هو أنت لو فكّرت فيه أصلًا، الموضوع ما يستاهلش، إحنا أصحاب، إحنا أصحاب وما فيش حاجة ما بيننا وحتّى مهما حصل أنا اللي كان من حقّي أتضايق مش أنت فاهم قصدي؟ يعني أنا كل غرضي كل غرضي إن إحنا نصلّح الموضوع يعني بيننا.
ياه! اهم. ناقحة عليه. اهم. أيوه، أيوه. طب أنت ل ل ل ل ل ليه ليه ليه ما ب ليه ما بعتّلوش رسالة مثلًا رسالة على الواتس أو كده تعتذر له فيها أو تِجِس نبضه أو كده؟ يمكن دي طريقة تعرف إيه إيه اللي جوّاه أو كده م ما و وتصفّي اللي بينكم حتّى لو برسالة واتس بسيطة أو كده ما عملتش كده؟